Bah, j'espère, heu, pardon, j'essaie de j'essaie de ne pas boire le café dernier café trop tard, du coup, heu heu, parce qu'en général, je me couche vers 08:00 du matin, donc heu, on va dire que vers heu, après 03:00 du matin, j'essaie de ne plus boire de café et heu, en re heu, à la place, pour, heu, ne pas t pour ne pas être trop fatigué, je vais manger des fruits parce que ça me ça me réveille aussi avec le sucre et cetera mais c'est des bons c'est des bons sucres, donc ça va au niveau santé, heu, ouais, c'est une autre idée que j'ai que j'ai eu récemment, que je teste un peu aussi, je j'expérimente sur moi-même.
Ouais. D'accord. OK. Bien sûr. Oui, oui. D'accord. Et et et et et la sieste, heu, qui a qui a une place hyper importante, heu, j'imagine dans dans ta routine un peu. Heu, comment tu te sens une fois que tu te réveilles d'une sieste? C'est vrai que ça peut arriver que des des fois, certaines personnes disent que lorsqu'elles se réveillent d'une sieste, bah, elles sont un peu sonnées, heu, elles savent plus trop où elles sont. Est-ce que tu as cet effet-là aussi, toi, qui viens ou alors que quand tu te lèves, heu, bah, tu es plutôt bien, tu es tu es tu te sens un peu frais et tu te dis: «Bah, je suis je suis prêt pour ma journée de travail»?
Ouais. Ouais, ça va dépendre des fois. Des fois, c'est vrai que je suis un peu sonné, hem, mais heu, des fois pas et je j'ai pas encore réussi à identifier, heu, vraiment pourquoi, j je je sais pas parce qu'on parle aussi des fois de cycle du sommeil et le fait de se lever en plein milieu d'un cycle, heu, apparemment c'est c'est mauvais mais comment savoir combien de temps dure un cycle et combien de et quand se lever, voilà, on sait pas, heu, je pense que ça dépend justement de ça et on n'a pas trop la main dessus à mon avis.
Ouais. Oui, voilà. Mmh mh. D'accord.